はい、えっと、初めて心を動かされた曲はどんな曲だったかとか覚えていらっしゃいますか？
はい。えっとですね、あの色んな曲の好きっていう曲は今まであったんですけど、心を動かされたっていうと、ぱっと思いつく1曲があるんですよね。あのええ、もうかなり前で、ま、ちょっと年がばれるかもしれないけども、おそらくですね、うん十年前というか、まあ、よんじゅうねん以上前の曲なんですけど。これが、あの多分もう若い人でも知ってる方は知ってると思うんですけど、いとしのエリーっていうサザンオールスターズの曲なんですけれど、あのもうほんとにサザンがデビューして 多分、間違ってなければ3曲目だと思うんですけど
はい。 はい。はい。 はい。 おお、それはどんなはい。 はい。はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。